Wah mungkin karena itu udah kayak jadi budaya ya, Kak, ya. Karena memang dari dulu tuh kayak orang tua tuh selalu membanding-bandingkan kita nggak sih, Kak? Kayak, “Lihat tuh anak si ini udah, ah, bisa ini, udah, ah, apa, udah mencapai sesuatu hal yang berprestasi,” gitu kan. Pasti ada, ah, orang tuanya yang membandingkan seperti itu kan. Nah nggak kadang juga aku tuh di posisi seperti itu. Cuman kalau aku ya, Kak, ya, mmm, apa ya, membandingkan diri tuh lebih kayak, eee, insecure sih sebenernya. Kayak kalau ngelihat s postingan teman-teman gitu di sosial media kan, ah, kayak gimana, misalnya dia udah ke sini atau misalnya nih ada teman aku yang udah pergi umroh gitu ya. Terus aku ngerasa kayak, “Wah dia keren ya, kapan nih aku bisa ke sana? Kok aku belum bisa kayak dia ya?” Nah kayak gitu sih aku lebih membandingkan ya, Kak. Tapi bukan ha hal yang iri atau gimana, cuman kayak mengasihani diri sendiri, “Kok masih gini-gini aja,” gitu.
Mmm. Juga sih. Iya. Betul betul. Oh. Ya. Oh. Betul. <laughs> Iya iya, jadi lebih ke, "Aduh, kapan aku bisa seperti orang lain?" begitu ya. Waduh.
Betul, betul gitu, Kak. Jadi kayak insecure gitu kan. Kayak kapan aku di posisi itu? Kenapa aku nggak bisa? Kenapa dia udah di sana aja ya? Seperti itu sih, kadang-kadang kalau aku lihat, ah, sosial media ya gitu.
Mmm, mhm. Ya. Mhm. Iya betul. Nah itu tuh kamu merasanya sudah terbentuk, eee, sedari kecil gitu ya atau jadi kebiasaan maka pas waktu kamu udah gede tuh jadi, eee, tak terasa seperti itu? Apakah seperti itu?
Iya, Kak, jadi karena mungkin sering dibanding-bandingkan dulu ya saat waktu kecil sama keluarga, jadinya sampai ke besar tuh keterusan gitu loh, Kak. Kenapa ya, eee, aku tuh ketika melihat orang-orang sedang, eee, apa ya mungkin upgrade tentang kehidupannya jadi lebih baik atau berprestasi itu ku sebenarnya kagum sih, Kak. Tapi di sisi lain, hati ini ngerasa kayak, “Kok aku nggak bisa ya seperti dia?” Seperti itu sih, Kak, biasanya. Jadi kayak, apa ya, bukan maksud hati iri atau dengki atau apa gitu kan, cuman di situ aku ngerasa, “Wah kayaknya aku harus bisa juga sih kek dia,” jadi ke takut ketinggalan gitu loh. Pengen juga segera di posisi itu, gitu.
Oh. Oke, mhm. Mmm, mhm. Mhm. Iya. <chuckles> Iya iya. Iya, paham. Mmm.